Ừm, công nhận, công nhận nha, nói chung là cái việc mà ăn mặc theo mùa thì, ờ, ngoài cái việc bảo vệ bản thân này thì cũng, hơi khiến cho bản thân, kiểu, theo trend là nhiều, đúng không? Mặc những cái bộ đồ mà nó phù hợp với mùa thì cảm giác như là, ờ, ví dụ như là mùa hè mặc màu xanh da trời, mặc màu vàng, cảm giác như nó cũng mát mẻ hơn rất là nhiều, rồi nó cũng đẹp hơn rất là nhiều. Thế thì không biết là nếu như bây giờ nhá có, a, ừm, 3 cái phụ kiện đi, để giúp cho bạn làm mới cái set đồ thì không biết là bạn sẽ lựa chọn 3 cái phụ kiện đó là gì?
Ừm. Ừm, hợp lý. <laughs> Phụ kiện hả? Trời ơi, mình nghĩ một cái phụ phụ kiện hông thể thiếu đối mình là túi xách nha, <laughs> là con gái mà, đi đâu cũng phải có túi xách á. Ừ, đúng rồi, thứ hai á, là có dây chuyền nha, thì thật ra cái túi xách màu đen nè, rồi cái dây chuyền bạc thôi, mà có cái, a, cái hình mà nhỏ nhỏ thôi là hai cái thứ đó nó cũng, a, làm nên cái trang phục là đẹp hơn nè. Và thứ ba nữa là không thể thể thiếu á, đó là giày dép nha, giày dép á, là nó cũng rất là quan trọng luôn đó, à, chuẩn bị cho bản thân, à, ừm, những cái đôi giày dép như là có cái màu đen nè, màu bạc nè, hoặc là màu, à, màu be nữa thì nó sẽ dễ dàng phối đồ hơn á.
Ồ! <laughs> Ừm. Ừm, công nhận, công nhận, đây cũng là một trong những cái phụ kiện mà rất là dễ tìm đấy chứ, nào là, ờ, giày dép này, rồi thắt lưng này, rồi hoặc là có thể là mũ này, ưm, đồng hồ này, cũng là những trong một trong những cái vụ kiện mà, ừ
Ừm, chính xác. Ờ, đúng rồi, mũ nữa.
Đúng rồi, rất là dễ mix đồ này, thậm ch rồi, ờ, có thể là bảo vệ bản thân khỏi những cái thời tiết ví dụ như là mũ này, đội mũ vào mùa đông này, giữ ấm này hoặc là, ờ, có thể là tránh ánh nắng này cũng rất là tốt. Ừm, công nhận, công nhận những cái phụ kiện này giúp cho bản thân có những cái outfit là, ờ, mới hơn.
<laughs> Ừ. Chính xác luôn đó, nhiều cái nhỏ như vậy thôi mà phụ kiện nó làm outfit mình trở nên đặc biệt hơn.